Ja, äh, inzwischen ist die ganze Welt ja digital angekommen, würde ich mal sagen und, äh, Influencer sind nicht mehr wegzudenken. Ich würde mich aber mal dafür interessieren, was du denkst, dass Authentizität bei Influencern wirklich bedeutet.
Also, für mich hat das immer ganz, ganz, ganz viel mit Ehrlichkeit, äh, und Vertrauen so 'n bisschen zu tun, ne? Also, wenn jemand authentisch ist, dann zeigt er sich ja, wie er ist, ähm, was er denkt und lügt dir nichts vor also, ist einfach ehrlich zu dir. Und, na ich sehe natürlich auch den Punkt, dass es heutzutage online bei den Influencern, grad wo echt viel Geld dahinter ist teilweise ähm, ach, dass dass da der ein oder andere vielleicht so seine Prinzipien über Bord wirft oder n n gleich von Anfang an ohne startet, je nachdem. Ähm, weil das halt 'n Riesenbusiness geworden ist, ne? Da kannst du ja so viel Geld damit verdienen, wenn du 'n bisschen Reichweite hast. Umso wichtiger finde ich's, dass man Influencer raussucht, ne, die authentisch sind, so die man irgendwie so 'n bisschen auch vertrauen kann. Es geht ja, ähm, gar nicht nur darum, welche Produkte die dir empfehlen, so, weil idealerweise schaust du ja Influencer nicht, äh, wegen deren Werbung so, sondern weil du den Content von denen cool findest. Und selbst da ist, ähm, ne, wenn ich dann das Gefühl habe: „Okay, derjenige ist nicht authentisch oder l lügt mir jetzt was vor.“ Ist ja auch bei Social Media, grad Instagram und so was, wo jeder so das, äh, perfekte Leben, das Hochglanzleben führt, was ja definitiv nicht der Fall ist. Ähm, da verliert man mich dann auch ganz schnell als Zuschauer.
Okay, interessant. Also, dass du da sagst, du schaust das eher für den Content. Ähm, stört es dich denn manchmal, dass äh, wo du dir denkst: „Oh, schon wieder versucht er irgendwas zu verkaufen oder bewirbt da etwas?“ Oder sagst du: „Ne, ich verstehe, das gehört eben zu diesem Job dazu und er muss das machen und dadurch, dass er halt eben Geld damit verdient, kann ich seinen Content auch eben sehen, weil er das halt eben finanzieren kann.“ Wie siehst du das?
Ja, so in etwa, wie du es grad gesagt hast, ne? Ich s sehe, dass es 'n Business geworden ist und die Leute, die das hauptberuflich machen, ähm, die müssen ja auch von irgendwas leben, ne? Ich kann die Videos ja kostenlos schauen, wenn ich, äh, Fernseher einschalte, sehe ich ja auch Werbung, ne, weil die sich damit finanzieren. Ähm, deswegen, ich drehe da eigentlich gar keinen Strick draus, ne, dass die überhaupt so an sich Werbung machen. Hm, das Einzige, was ich halt mal kritisieren könnte, ist die Art von Werbung, die sie machen. Also, das fängt ja dann an, d äh, ich kennzeichne nicht, dass irgendwas Werbung ist, obwohl es ist, äh, wo man sich dann als Zuschauer quasi so 'n bisschen, ja, verarscht vorkommt dann. Ähm, dazu, wenn ich jetzt keine Ahnung, ich ich, äh, gucke 'n Influencer, der macht Kochvideos oder so, macht Rezepte. Wenn der dann für 'n Kochtopf oder so Werbung macht, ist ja völlig fein so. Das hat ja auch irgendwie mit dem Content zu tun und da habe ich dann auch so die Gewissheit: „Okay, vielleicht hat er den ja auch sogar getestet und er empfiehlt den guten Gewissens.“ Jetzt, wenn der mir aber irgend 'n Aktiendepot empfehlen wollen würde so, ne, dann sch hocke ich ja da und und frage mich so: „Okay, wieso das jetzt so? Wo woher ha woher hast du überhaupt die Kompetenz?“ Ähm, es passt dann auch irgendwie auch nicht so in ins Konzept, ne? Und da habe ich dann das Gefühl, okay, der macht es dann auch nur wegen dem Geld und das bietet dann so z seinem Zuschauer ja überhaupt keinen Mehrwert. Ähm, das finde ich dann halt schon wieder Werbung, die die stört mich dann eher so. Also zu pri prinzipiell, dass ich mir da Werbung anschaue, s solange die halt nicht irgendwie Überhand nimmt, ähm, was ja bei den meisten Influencern nicht ist, ne? Es m mag ja auch der Werbepartner nicht, wenn wenn dann irgendwie 5 andere Firmen noch in derselben im selben Video zum Beispiel, im selben Post vorkommen. Deswegen stören mich Werbungen an sich, äh, eher weniger. Mich ähm, es kommt halt drauf an, wie sie rübergebracht ist, ne, und wie sie konzipiert ist.
Ja, das, äh, würde ich dir auch ähnlich so unterschreiben. Ähm, es gibt ja auch inzwischen solche Abo-Modelle, weil du jetzt meintest: „Ja, okay, der stellt mir das ja gratis zur Verfügung, dass ich mir das angucken kann.“ Es gibt ja inzwischen so diese Abonnements oder auch Patreon, äh, wo du halt sozusagen für 'nen für den Content bezahlen kannst. Ähm, also, Instagram hat es ja auch, TikTok hat es. Ähm, bist du da jemand, der dann auch sagt: „Okay, ne, mir gefällt der Content so gut, ich würde jetzt allein nur für diesen Content bezahlen.“ Oder machst du da so 'ne hast du da so 'ne klare Linie und sagst: „Ne, okay, Content ist kostenlos. Wenn ich was kaufe, dann kaufe ich's so.“
Also, ich habe 'n einen Creator, würde ich sagen, der d d ich finde, der macht so gute Arbeit und den schaue da schaue ich eigentlich jedes Video, dass ich da auch tatsächlich auch bereit bin, quasi da Geld dafür zu zahlen so. Und das kannst du dir dann au auf YouTube, also, zum Beispiel der findet halt auf YouTube statt, der der Creator, ähm, kannst du dann super einfach quasi seinen Kanal so Premium-abonnieren, glaube ich, heißt das, ähm. Äh, da kriegt er dann jeden Monat 'n bisschen Kohle ab und du siehst dann zumindest auch die Werbung nicht mehr, die YouTube da schaltet. Die er dann selber in seinen Videos einbaut, sieht man natürlich dann schon so. Ähm, aber also, wenn jemand der richtig gute Arbeit leistet das ist ja auch so 'n bisschen, schau mal, äh, ich vergleiche das immer so 'n mit der die Zeit, ne, die ich dafür aufwende. Wenn ich jetzt ins Kino gehe oder so, zahle ich auch 20 € für, weiß nicht, äh, 2 Stunden Unterhaltung und, ähm, auf YouTube ist es so, dass du alles kostenlos hast und wieso soll ich da halt dann nicht auch, äh, wenn der richtig gute Arbeit macht, so 'n bisschen Geld quasi locker machen für ihn, äh, wenn man sein Content ja gefällt und ich an sich ja eh quasi n nichts dafür zahle und er das g äh, für für lau macht. Also ir von irgendwas musst du ja leben, deswegen, ähm, f sehe ich das gar nicht so eng. Äh, noch dazu, weil der halt informativen Content macht, also, das ist jetzt gar nicht Comedy, Unterhaltung oder so was. Der ist, äh, Historiker und, äh ähm, sage wie sagt man, ähm, bereitet Themen sowohl aktuell als auch historische Themen, äh, in seinen Videos immer richtig g äh, gut auf. Und wenn, ja, was in der Welt passiert, was irgendwie auch 'n historischen Kontext hat, gibt's dann auch relativ zügig zu tagesakuell ek atu äh, Gott, tagesaktuellen Themen, äh, 'n Video. Und das ist ja schon eigentlich so 'ne journalistische Arbeit, die er macht, ne? Wird aber halt jetzt nicht von meinen GEZ-Gebühren, äh, äh, finanziert. Da würde ich da halt dann quasi lieber sa also, wenn ich's mir aussuchen könnte, wo mein GEZ hinfließt, würde ich definitiv den nehmen so. Und <chuckles> ich würde die auch gern eintauschen dafür, dass er das Geld kriegt.
Ah, das ist 'n spannender Punkt, da habe ich grade auch drüber nachgedacht. Ähm, ja, weil du das auch meintest, das ist ja im Endeffekt, ja für 'n Kinoticket würdest du auch Geld bezahlen. Früher hat man ja auch, oder viele machen das natürlich auch noch, aber hat man ja auch für 'n Satellit-Fernsehen oder Kabelfernsehen hat man ja auch bezahlt, wo man dann eben, ja, News, Informationen, Entertainment bekommen hat. Und das kriegt man bei YouTube so und kann dann sogar tatsächlich sogar noch entscheiden, wofür man zahlen möchte oder wenn man da jemanden unterstützen will. Ähm, ja, GEZ auf jeden Fall 'n spannendes Thema. Ich denke auch, das wäre angenehmer, wenn man das vielleicht selbst entscheiden dürfte. <chuckles> Ähm
Mhm.
'n schwieriges Thema auf jeden Fall, ja.
Ja schon, dann wird Ja, w dann dann wird ja genau das unterstützt und mehr produziert, was auch wirklich nachgefragt ist. Ich weiß nicht, wir haben ja irgendwie 3 Rundfunkorchester oder so was, die damit finanziert werden und, äh, X Radiosender, die dieselbe Musik spielen, so. Da denke ich mir schon ab und zu: „Okay, also, äh, existieren die Sachen würden die jetzt quasi in der freien Wirtschaft auch noch existieren, weil die Nachfrage da ist oder füttern wir die jetzt quasi alle nur noch durch und eigentlich braucht so das keiner mehr wirklich.“ Deswegen fände ich das System eigentlich schon cool, ne, wenn man sich da Creator aussuchen könnte, ähm, <chuckles> die authentisch sind, die ich mag und und die dann quasi d das Geld zufließt, ne? Wird ja von dem, was nachgefragt wird, automatisch mehr, äh, produziert.
Ja, ich glaube, das wäre auf jeden Fall also, das wäre so 'n es wäre an der Zeit, dass man da das System so 'n bisschen überdenkt und wirklich den Leuten vielleicht so 'n bisschen, ja, Eigenständigkeit wieder zurückgibt, was man mit seinem Geld unterstützen möchte. Ähm, ich glaube, da haben viele Menschen 'n Problem mit, wo die GEZ hin fließt und wie da das Geld ausgegeben wird. Aber leider ist man da ja so 'n bisschen machtlos. Ähm, jetzt noch mal ganz kurz zurück aber zu den Influencern.
Mhm.
Ähm, du hast jetzt viel über ja, dass du gesagt hast, den findest du relativ authentisch. Also, nimmt es nicht wenn diese Influencer zum Beispiel jetzt das dann anfangen, beruflich zu machen würdest du sagen, das nimmt nichts der Authentizität weg? Also, selbst wenn die dann zum Beispiel, ja, 'nen Redaktionsplam Plan haben, 'nen Manager und vielleicht 'n ganzes Team, die dann das Video aufbereiten. Zum Beispiel, gibt ja viele Leute, die das dann irgendwann mal, wenn sie den gewissen Bekanntheitsgrad erreichen, gar nicht mehr selber machen. Ähm, findest du das dann immer noch au dass es in so, ja, authentische Leute sind, selbst wenn die dann mit 'nem Team arbeiten oder würdest du sagen: „Hm, meistens, wenn diese, ja, Influencer zu groß werden, also, zu viele Follower haben und dann vielleicht auch das Ganze sich strukturell eben so verändert, dann irgendwann mal wird's ja uninteressant oder un nicht glaubwürdig, aber” „ja, schwieriger, sich damit zu identifizieren?”
Mhm. Ja, ich weiß auf jeden Fall genau, was du meinst und ich würde sagen, es kommt so 'n bisschen wahrscheinlich auf 'n Influencer drauf an. Äh, ich kann jetzt nur für die sprechen, die ich aktiv verfolge und, äh, bei denen ich auch mitkriege quasi, dass die so 'n Team dann irgendwann engagieren. Ich meine, es professionalisiert sich halt. Äh, letzten Endes hat ja immer noch dann der Influencer, äh, de den Finger drauf, äh, schließlich ist er quasi der Chef von von den Leuten, die er einstellt, ne? Zum Beispiel vom Cutter oder so was jetzt. Ähm, und wer denn wenn der das absegnet, dann gehe ich schon davon aus, dass der das quasi, äh, so meint, wie's dann auch im Video vorkommt, ne, weil sonst würde würde er es ja ändern. Ähm, deswegen also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das eher positiv war, weil der Video-Output gestiegen ist. Es ist professioneller geworden. Klar, ne, wenn du überlegst, jetzt macht einer vielleicht News oder so was oder beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Themen. Ähm, wenn er da ein Video früher gemacht hätte, das man wohl noch selber schneiden musste, Grafiken raussuchen musste, äh, f w w weiß ich nicht, vielleicht noch Studien durchlesen musste und so was, ähm, was jetzt alles vielleicht 'n Team für ihn macht, dann kann er sich halt viel, viel mehr d drauf konzentrieren: „Okay, für welche Themen interessiere ich mich? Was will ich als nächstes machen, wo muss ich mich reinlesen?“ Und so was. Und dann quasi diese ganzen, ähm, ja, outsourcebaren Arbeiten, wie das Video schneiden ich glaube, das macht halt jetzt tut jetzt keinen Abbruch, ne? Gerade wenn du's so 'n professionellen Cutter gibst, der vielleicht da das, äh, viel smoother machen kann, ähm, Übergänge einbaut und so was, ähm, dann ist es ja auch 'n Mehrwert quasi für mich als, ähm, ja, äh, Zuschauer dieses d dieses Influencers, weil der, äh, Content einfach qualitativ hochwertiger wird.
Ja, das ist das ist 'n wichtiger Punkt und irgendwie schafft das ja dann auch neue Arbeitsplätze, was 'ne gute Sache ist. Dass da nicht nur einer eben so mit über also, überarbeitet wird, sondern dass er da einfach sagt: „Okay, ich gebe 'n bisschen was ab und, ähm, habe dadurch auch mehr Fokus vielleicht auf das, was ich eigentlich erzählen möchte oder wofür mich Leute ab abonnieren.“, ähm, wenn du jetzt mal so an diese ganzen Plattformen denkst, die es da so gibt, ähm fällt dir da irgend eine Idee ein, wie man wie die zum Beispiel unterstützen könnten? Also, seien's sei's jetzt Marken oder die Plattform, wie die die Leute unterstützen könnten, authentisch zu bleiben. Also, dass man da irgendwie nicht versucht, etwas zu werden, was man vielleicht gar nicht ist, sondern dass man wirklich sagt: „Okay, diese Plattformen unterstützen Authentizität.“
Mhm. Boah, d ja, das ist natürlich 'ne schwierige Sache. Hm, also, bis wo du das gesagt hast, grad ist also, eingefallen vielleicht, dass man, ähm also, okay, ich muss 'n bisschen ausholen, dass man's versteht. Äh, die Communiki die Community kennt ja den, ähm, Influencer am besten, ne? Die also, die Leute, die ihn halt lange verfolgen und irgendwie jedes Video gucken. Die Plattform an sich, äh, kennt ihn wahrscheinlich nicht so gut wie die Community. Ähm, deswegen fände ich's vielleicht wahrscheinlich gar nicht so 'n schlechtes System. Youtube hat es ja leider so 'n bisschen abgeschafft, dieses, äh, Like-Dislike äh, die Like-Dislike-Buttons. Ähm, gibt's ja bei Youtube jetzt grad nur noch 'n Like-Button. Den Dislike-Button kann man noch drücken, aber man sieht nicht mehr, wie viel gedisliked wurde. Was auch bisschen blöd ist, weil dann siehst du ja bei Scam-Content nicht mal auf 'n 1. Blick, dass es Scam ist, weil andere ihn schlecht bewertet haben, aber egal, anderes Thema. Ähm, dass man vielleicht dann drauf achtet: „Okay, wenn wenn jetzt irgendwie die Community-Reaktion so von immer schlechter wird a auf einen, äh, Influencer oder, ähm, schlagartig vielleicht sogar schlechter wird, dass da dann halt irgendwas na ja, irgendwas halt nicht mehr stimmen kann.“ So, weil die Community für ihn offensichtlich mit dem Content nicht mehr zufrieden ist, ne? Vielleicht kann man ja auch so 'ne Art Feedbackfragebogen oder so was, ähm, einführen, wo man da Feedback geben kann, was sich die Plattform oder der Influencer oder beide dann auch irgendwie durchlesen können, äh, dass dass man einfach so 'ne Art Metrik hat, wo die Community dann selber mehr also, sehen kann: „Okay, irgendwie, äh, ist der dann nicht mehr authentisch. Uns gefällt es nicht mehr, wenn er so ist.“ Äh, um den dann quasi vielleicht wieder so in die richtige Richtung zu stupsen.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall 'ne schöne Idee, ähm, dass man da sagt: „Okay, man kann da so 'n bisschen, ja, Feedback mit reingeben.“ Ähm, du hattest jetzt grade schon so 'n bisschen Scam-Content angesprochen. Da würde mich interessieren, äh, natürlich großes Thema, was grade aktuell alles betrifft. Wie siehst du den Umbruch mit der KI, auch KI-Content? Ah, da wird ja inzwischen wirklich auch also, es gibt ganze, ja, Channels, die halt wirklich nur solchen Content haben, der KI-generiert ist, wo das im Endeffekt keine echten Menschen mehr sind. Ähm, ja, sagst du, das ist eher 'ne Chance jetzt vielleicht für, ja, Marken oder würdest du eher sagen: „Hm, ne, ist ist auf jeden Fall 'ne negative Entwicklung, in welche Richtung wir da gehen“? Ähm, ja, wie stehst du dazu?
Mhm. Ja, sehr interessante Frage. Ähm, ich würde sagen, es ist Fluch und Segen zugleich. Fluch, weil halt jetzt jeder also, das kriegst du ja auch mit, ne, vor allem bei den Reels ähm, und auch sehr gefährlich teilweise auf Social Media, weil jetzt jeder halt Videos und Fotos erstellen kann, die hochladen kann, behaupten kann: „Das ist echt.“ Und mir fällt's auf, grade wenn's dann so Unfälle geht oder politische Dinge, wird es oft missbraucht. Und gerade Leute, die sich nicht so viel im Internet bewegen oder ältere Menschen erkennen dann oft nicht, dass es KI-generierter Content ist. Also, dahingehend sehr problematisch. Äh, auf der anderen Seite habe ich jetzt auch Dokumentationen schon gesehen, neulich erst, ne, mache ich immer zum Mittagessen gucke ich äh, ziehe ich mir irgendwas auf Youtube rein, weil ich halt während dem Essen nichts anderes machen kann. Da habe ich mir, äh, 'ne Doku über die Römer reingezogen. Und da wurde wurde auch gekennzeichnet, aber d wegen mir hätte man das da gar nicht machen müssen, aber gut, dass gemacht wurde trotzdem hat man quasi, um um, ähm, ja die Infos zu visualisieren, hat man quasi KI-Bilder und -Videos verwendet, ne? Und das ich meine, für sowas ist es ja absolut perfekt, weil keiner war bei den Römern dabei. Das geht ja nur drum, dass man sich so 'n bisschen was g g drunter vorstellen kann. Wenn man das jetzt mit Schauspielern oder so regelt, ne, dann interpretiert man ja auch nur das, was was man denkt, wie's damals war. Ähm, und dahingehend ist es halt, äh, äh, supercool. Da schadet's keinem und es ist eher 'n Mehrwert.
Ja, spannend auf jeden Fall. Also, danke, dass du da deine Meinung mit mir geteilt hast und da so offen drüber erzählt hast. Ähm, sehr interessantes Gespräch.